Вообще, м, это такая очень тонкая грань, потому что недопонимания онлайн, их легко заработать, потому что всё-таки в интернете там чаще
Так, а вот в чём разница между онлайн и оффлайн недопониманиями, на твой взгляд?
Ну, у есть, скажем так, эм, офлайн. Чтобы понять человека, очень, как бы, много есть каких-то дополнительных признаков, да? Есть жестикуляция, там можно, там, человеку, а, увидеть его, так сказать, посмотреть на его язык тела. Ну и в конце концов, это, как бы, живой человек. Его там можно, да, в в глаза, потрогать человека можно так или иначе. А в онлайне, как бы, это ещё зависит от того, какое онлайн-общение. Ну вот возьмём экстремальный случай. Если идёт речь про переписки, да, то вообще переписки- это просто текст. Ну то есть там непонятно, какая эмоция человеком хочет быть, как бы, передана. М.
В глаза, опять же, посмотреть можно, да, это же тоже М, давай. Так. Ну, слушай, вот здесь вот непонятно, какая эмоция. Всё-таки есть же ещё вспомогательные всякие разные инструменты, э, запятые. Язык- очень выразительное средство речи. И плюс ещё нам даже добавили в переписке и в клавиатуры всевозможные смайлики. Ведь такую гамму эмоций можно выразить, просто нажав нужную кнопку.
Ну, конечно конечно, сейчас появляются новые средства. Вот эти смайлики, эмодзи, да, соответственно, некоторые мессенджеры, они реализуют стикеры. То есть это такие более продвинутые эмодзи, которые могут быть, скажем так, э, э, кастомные, да?
Конечно, конечно. Ещё более богатыми, да, на выражение эмоций можно даже и же сделать какие-то там свои, действительно, под определённый, о, свой круг общения, так скажем.
А, вообще, да, м.
Так, и что же всё-таки тогда?
Это помогает в каком-то смысле, но а в каком-то смысле оно может даже быть более но оно может, наоборот, мешать. То есть эти ведь стикеры, они и, э, эмодзи, они тоже двусмысленные. Они бывают двусмысленные.
Интересно, в каком это смысле мешать? Ах, вот оно что! Они могут двусмысленными быть. Так. А, слушай, приведи пример. Вот, оп опиши, пожалуйста, как-нибудь двухсмысленный эмодзи или стикер. Вот, может быть, что-то конкретное ты видел.

Ну да, но иногда люди его, наоборот, применяют не в той ситуации. Как бы получается так комично, то, что они хотели показать грусть, а п а как бы скинули смайлик, где он смеётся. Но всё-таки, то есть да.
Ах, вот оно что! Мгм. Поняла.
Есть ещё такие, э, моменты, я бы сказал, когда, наоборот, онлайн можно очень быстро понять, то есть, вот, наоборот, что человек, там, имеет определённую характеристику. Например, я могу рассказать о своём таком случае. А, до смайликов были ASCII emoji. То есть ASCII emoji- это когда ты символами пытаешься какой-то смайлик, сказа так сказать, выстроить. А.
Ага ага. Да давай, конечно, расскажи. Да-да-да, ага, ага, ага, да. Точка с запятой и скобка, например, да, как улыбка.
Да да да. И вот есть такой такая интересная ASCII emoji, которая а я не знаю, как она называется, но, в общем, она формируется из двоеточия и троечки. Как бы показывает, что, как бы, что-то милое, может быть, это похоже на рисованное, там, изображение котика, да. А у у русских людей, там, у славян, так как есть кириллица великая и могучая, то есть буква "з" маленькая. И, эт и эту троечку иногда заменяют на "з" маленькую, чтобы получить более такую милую вариацию этой ASCII emoji. И
Так. Ну да, что ты, котик. Да-да-да, котик, ага. Ага. Ну да, ещё более умильную.
и соответственно, если такую ASCII emoji закинуть где-то в, а, иностранных кругах, то очень быстро станет понятно, что у тебя почему-то на клавиатуре есть и русская раскладка. <chuckles> И я т на такое наталкивался, что меня вычисляли, так сказать, иностранцы.
Так. Мгм, мгм. А, что, ты русский?
Да.
Ну и что? А ты как-то разве это скрывал?
Ну, вообще нет, но это было так интересно, такой интересный опыт о том, то, что они уже об этом знают и как-то это быстро, м, вычисляют соответственно. Да, да. Ну, я бы сказал, если человек пытается свою личность как раз-таки скрыть. Вот, допустим, он там давно переехал, но при этом остался, так сказать, у него русский язык на клавиатуре, и он хочет себя уже выдать как, там, жителя другой страны, то таким образом его могут заподозрить в том, что он не такой уж и коренной житель.
Ну, то есть, где-то в сети уже встречали, да, до тебя ещё встречали, что это необычная буковка. Ага. Мгм. Ну, допустим, если он агент 007.

А, в Я думаю, то что это связано с ограничениями онлайна в первую очередь, потому что всё-таки, а, онлайн, я, как и уже ранее говорил, то, что он ограничивает, а, м, то, как ты выражаешь информацию. А, и мне кажется, то, что даже вот если ты разговариваешь по видеосвязи голосом, то всё равно могут быть определенные недопонимания. И даже если недопонимания не будет, как бы, со стороны, вот, которой виноват онлайн, да, как бы, то формат общения может, как бы, не позволить дойти до какого-то разрешения. То есть, вот, например, если ты находишься там в в видеозвонке и происходит какой-то конфликт, то, а, человеку можно просто там выйти, да, и условно из звонка и с тобой не пытаться как-то разрешиться, а, как-то объясниться. А по а вот в жизни всё-таки человеку бы пришлось как-то закончить разговор на другой ноте, потому что не получится, ну, в жизни просто вот резко уйти. Ну, хотя у некоторых получится
Мгм. Ага. Так. Мгм. Ну, почему не получится? Можно просто взять и выйти за дверь там, если это
Ну, у некоторых получится, но это неприятно всё-таки, как-то не некомфортно так делать.
Ну, кому как, э. Ты считаешь, что все вот такие неприятные разговоры нужно доводить до конца, да?
Ну да, я думаю, то, что нужно с людьми разбираться. Я вот лично никогда от людей просто не ухожу.
Мгм. Ну, ведь бывают же моменты, когда лучше промолчать, чем говорить.
Естественно, ну, нужно уметь, вот иногда, как бы, молчанием можно сказать больше, чем тысяча слов, правильно?
Ну, наверное, да. Если выразительно молчать, то вполне возможно.
А поэтому тут надо держать, конечно, баланс. Вот что в интернете как бы легко- это молчать. То есть мы все вот знаем <chuckles> то, что, а, если тебе не отвечают, как бы, в интернете, то это нормально. Как бы люди часто в интернете не отвечают. И в жизни, вот, я думаю, такого не получится тоже. То есть, если ты с человеком, ну, как бы, если ты с человеком один на один находишься, и он тебе активно задает вопросы, то просто молчать, ну, э, это будет то тоже очень, как бы нь нь неправильно, не знаю, с очень странно.
Так. Мгм. Ну, почему не получится? Ну, это будет странно, да. Ну, поэтому, наверное, люди иногда, м, как бы уединяются и не находятся всё время вместе 24 на 7.
Да. Ну да.
Но в конце концов всегда можно сказать: "М, я не хочу говорить по на эту тему".